うん。
うん、今までだといくらぐらいで買ってたんですか？
そうですね。でもどれぐらいだろう、なんか安いものだったら全然、多分3000円とか、にせんえんとかで買ったりとかしてたんですけど、なんかそういうものって結局、やっぱり、ちょっと、うう素材が薄かったりとか、なんかすぐ、なんて言うんでしょうね、あの、毛玉ついちゃったりとかっていうのがしがちなので、なんかもうちょっと、うん、なんかお金出していいやつ買った方がいいのかなみたいなのちょっと考えてました。
はい。 うん。 はい。 うんうん。 あ、そうなんですね。
はい。